เออ ถูก เออ บางทีเราใช้แบบขาดสติเนาะ เราก็หมดสตางค์ เหมือนที่ เหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เขาเอาเนาะ เอาหมา เอาแมวมาเลี้ยงเสียจนตัวเองเดือดร้อน จน เอ่อ บางทีเราก็อยาก เราก็เข้าใจแหละว่า เราก็ควรจะมีความ เมตตา แต่ความเมตตาหรือความใจดี มันก็ต้องอยู่ใน ค่ะ
อืม ถูกไหมคะ? ใช่ ใช่ อืม อืม ค่ะ ถูก ต้องจำนวน พื้นฐาน พื้นฐานความเหมาะสม ใช่ แต่ถ้าพูดถึงอีกมุมหนึ่งอ่ะค่ะ ถ้าได้เงินเยอะ
ถูก ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ
แต่ไม่มีเวลาใช้ชีวิต คิดว่ามีความสุขไหม? แต่ถ้าถึงจุดนั้น ถ้าถามเรา มันก็ไม่มี มีความสุขหรอก ดังนั้น บางทีอะ แต่ทุกวันเนี้ย ทุกคนยังโหยหาเงิน แต่ขณะ เดียวกันมันได้มากในอนาคต มันก็ยัง ตอบ ไม่ได้ว่า วันเนี้ย เราไม่มี เราทุกข์ แต่วันที่เรามีเยอะสุด เรา อาจจะทุกข์กว่าวันที่เราไม่มีก็ได้
อา ค่ะ ไม่มีค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ ก็ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ถูก ๆ เพราะถึงตอนนั้นแล้วอะ พอมีเวลา พอมีเงินเยอะ ๆ อ่า อย่างเราป่วยติดเตียง อย่างเงี้ย เราไปใช้เงินที่เรามีไม่ได้นะ ใช่ไหม? <chuckles> เออ อืม เออ อ้อ ใช่ เออ ไม่ได้ <chuckles> ไม่ไหว <chuckles> ไม่ไหวแล้วอะ แล้ว แล้วที่สำคัญไรรู้เปล่า? ถ่ายรูปก็ไม่สวยแล้วอะ เนาะ <chuckles> อา เราคิดถึงตัวเอง อือฮึ เออ แล้วแบบ โอ๊ย ถึงตอนนั้น เอาไปเที่ยวตอนนี้ก่อนดีกว่า เพราะถึงตอนนั้นน่ะ เออ เราจะมาปรับการใช้ชีวิตด้วยการแบบไม่เที่ยวแล้ว อืม อะ เอาเงินมา เอา เงิน <chuckles> เอาเงินมาบำบัดอย่างอื่นแล้ว อืม เนาะ
อืม อะฮะ ถูกต้อง ถูก หรือ เก็บ เงินมาจนแก่ หงำเหงือกเลย อยากจะไปเที่ยว โอ้โฮ ไป จ ไปได้ไหมอะ เดิน ก เดิน ขึ้นดอยสุเทพ ไม่ได้ขาสั่น ไม่ไหว เออ ถูกต้อง <chuckles> คิดถึงตัวเอง คิดถึงตัวเองตอน หกสิบ เลย <chuckles> เออ อือ อืม ใช่ <chuckles> ได้ ใช่ คิดคล้าย ๆ กันเลย ถูกต้อง แค่มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้มาก ให้ชีวิตมันสมดุล แล้วทุกอย่างมันจะไม่มีโทษ อะไรที่มันมากเกินไป มันก็ ส มีโทษ ถูกต้อง ต่ำ เกินก็ ไม่ดี สุดโต่งเกินก็ไม่ดี บาลันซ์ เขาบอกว่า ไรนะ เออ ถูก ก็แค่เราต้อง ทำ แบบเดิน สาย กลาง
ค่ะ ค่ะ น่ะ ค่ะ อืม ใช่ ก็ไม่ ดี อะไร เออ ค่ะ ใช่ อือ มีเงินน้อยไปก็ไม่ดี ค่ะ อะฮะ ส่าย เดินสายกลางค่ะ ส่วน ส่วนใหญ่ก็ไม่กลางกันหรอก เดินซ้ายเดินขวา <chuckles>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
ค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ ได้ความรู้ด้วย ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ